كَتوم، لازم يا ابني انطق يا ابني قُل، مالَك يا حاج؟ آه، أنتَ فاهم إزاي؟ آه يعني اتكلّم، آآ، طب قُل طب، أبتدي بقى أجَرْجَره بالكلام. هو الموضوع ده ليه علاقة بال بالقصة الفُلانية، يبص لي كده أعرف إنه هو آه. طيب، وبعدين بقى ا اتصرفت إزاي؟ آآ يقول لي: "والله اتصرفت ب بالطريقة الفُلانية." مثلًا أو كل الكلام ده كله، أقول له: "طيب ماشي" واسكت شوية. أقول له: "يعني إيه؟" وبعدها ب مثلًا بدقيقتين أقول: "لمّا أنتَ اتصرفت في الموضوع ده، عملت إيه؟" <chuckles> لحد بقى ما اتنرفز عليه في الآخر. أنا عندي الشخص ده فعلًا موجود في حياتي. آه يعني إن انطق بقى خلاص أنا يعني الضغط عِلِي ويعني آه، يعني عشان أطلّع منه وفي الآخر خالص لمّا يقول لي مثلًا الحاجة ومش عارف إيه والكلام ده كله، أبتدي بقى أقول له: "طب بُص أنتَ بقى إيه، هتتصرف بالطريقة الفُلانية 1، 2، 3"، أو أعاتبه أو هو اتصرّف غلط أو كل الكلام ده كله، أبتدي إيه، آآ يعني أفنّد له الموضوع زي ما بيقولوا. بحيث إن هو لأ، بعد خلاص ما هو اتكلم بقى وخلاص ال يعني المعجزة حصلت واتكلم، <chuckles> فيعني أبتدي بقى إيه، آآ أقول له: "لأ، أنتَ بتتصرف بالطريقة الفلانية كذا، كذا، كذا." 15 سنة أعرفه وهو بالطريقة ديَّة. يعني لازم أستفزه فعلًا ويستفزني، ويقعد ساكت وآخد منه الكلام بإيه، ب بالعافية. بس أنا باخدها بطريقة يعني، آآ هزار شوية، يبقى الموضوع فيه ال مش تنشنة. آه، خفيف يعني يبقى آه. لكن أكون مش هاقعد معاه وأقول له: "باقول لك إيه اتكلّمت، اتكلّمت ما اتكلمتش، ما اتكلمتش" لأ، أنا مش باحب أتعامل كده خالص. أحيانًا حتى باقوم مثلًا إيه، لما أ أتعب منه جدًا وهو مش عايز يتكلم، أقول له: "طيب خلاص لما أطلع ال لما أطلع مثلًا، ابقى ابعت لي رسالة، قل لي إيه اللي حصل؟"
مش سهل ي يفتح يفتح كلام أو يتكلم في حوار. <giggles> اهم. قُل أي حاجة. <laughs> <chuckles> إمم. <chuckles> <giggles> بس هو اتكلم بقى، يعني أعمل لَك إيه تاني؟ أ أ أنا زهقت. <laughs> <chuckles> أها. امم. امم. امم، امم أستفزه عشان يتكلم. <laughs> امم، امم. <laughs> امم. امم. لازم <giggles> امم. آه خفيف مش- مش بالعافية. امم. امم، أستفزه. <chuckles> آه.
آه، يعني المهم إيه؟ أنا باساعده إن هو يتكلم بطريقةٍ ما ي آه، ده طبعًا ده وعلى فكرة ده، آآ مش كل الناس عندها يد أنا باعتبر الموضوع ده فَن. إن تخلّي اللي قدّامك يتكلم ده يبقى أنتَ عندك عندك آه، عندك نوع من أنواع ال ال ال ال آه، آآ مهارة إجتماعية. لأن الموضوع ده ما بيبقاش بسيط ومش سهل إن البني آدم وممكن يدّيك الحاجة اللي هو بس عايز يقولها لَك، وده أنا باحترمه.
إن هو يتكلم. أكيد طبعًا. دي فن المهارة. صحيح، اللي هو الذكاء ال اللغوي.